É, e assim, p p pa ó, a impressão que dá é que assim, se foi alguma coisa que ela interpretou como uma uma ofensa, foi totalmente intencional da sua parte, né? Tanto é que você não está conseguindo nem, eh eh, foi totalmente sem intenção, porque você não está conseguindo nem, eh desculpa, eu acho que eu falei intencional, não, não intencional, desculpa, é totalmente não intencional da sua parte porque você não está conseguindo nem identificar. E se você tivesse tido a intenção de machucá-la, você ia saber, né. É, então foi uma enfim, eh, eu acho que tam ela poderia também te dar o benefício da dúvida, né. De de de poder identificar que você “Ah, será que ela fez isso com intenção ou foi alguma coisa sem intenção?”. E realmente esclarecer ali, né, naquele momento, para não gerar esse esse ressentimento assim, que uma coisa que pelo jeito foi crescendo dentro dela, né.
Não intencional, exato. Sim, claro. É. Foi, eh, eu percebo isso, que foi algo que foi crescendo e, quanto mais o tempo passou, isso foi, eh, esse sentimento dela foi aumentando. E eu, nesse período todo, realmente foi can contabilizando sem que eu soubesse, realmente. E e e na primeira mensagem eu inclusive perguntei: “Eu fi te fiz alguma coisa?”. Enfim, mas ela só me respondeu depois e eu realmente só estou muito surpresa, mas.
Sim. Sim. Sim. Sim. Ah. Sim, mas eu espero, assim, que vocês consigam aí lidar com essa situação e, se realmente fo ela assumir essa postura, é até um livramento, né. Porque a gente quer estar aqui perto da gente, gente que quer conversar, que quer colocar não é?
É. Que nos ama, né. Que que quer estar conosco, né.
Sim, e colocar as coisas em pratos limpos, porque as coisas acontecem, as os desentendimentos acontecem e a gente consegue superar e estar junto mesmo assim, né.
É, eu vou procurar fazer isso, vou fazer essa tentativa de ligar, e vamos ver, né, o que que acontece. Mas pronto, foi
Sim. Legal. Sim, eu espero que vocês consigam se acertar aí. <laughs>
Está bom olha foi muito bom falar com você, conseguiu acalmar um pouquinho o meu coração, muito obrigada tá, até a próxima.
Hum. Que bom. Ah que bom. <chuckles> Imagine. Até.